जी, बिल्कुल।
अब आने वाले समय में, जैसे कि अगर आपने बात करते हैं कि जापान में अगर मैं बात करूँ, एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर अब लोगों का खाना वेटर्स नहीं, रोबॉट्स सर्व करते हैं। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं, वो उसका एक अच्छा प्रयोग हो रहा है, कि इसी बहाने थोड़ी-सी चीज़ों में बदलाव आया है। मगर हाँ, एक ये भी एक नज़रिया निकल के आ रहा है कि लोगों की जो नौकरियाँ थीं
हाँ जी। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। जी। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हाँ जी। जी, बिल्कुल।
वो अब कम हो रही हैं।
अच्छा।
तो मैं मानता हूँ कि हर चीज़ कहीं न कहीं एक अच्छाई लाती है, तो थोड़ी-सी ही सही मगर बुराई भी लाती है। मगर हाँ, मैं एक चीज़ और भी रखता हूँ, अपने व ज़हन में कि ह हम लोगों पे भी निर्भर करता है कि हाँ, अगर कोई चीज़ें पुरानी हो रही हैं, तो हम अपने आप को न करें, क्योंकि इंसान अगर जीवित है, तो उसका यही एक परिणाम है कि वो
हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। हाँ, जी, बिल्कुल। अच्छा। हुँ। जी। हाँ, जी।
आती हुई हर विपत्ति से लड़ता रहेगा। तभी आपका एक जि ज़िंदा के रूप में आप जाने जाएँगे, अगर आप हर चीज़ों से डर के भागते रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप उस टेक्नोलॉज़ी से ही दब के रह जाएँगे। जी।
जी, बिल्कुल सही कहा। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल अ, सही बात बताया आपने। अ, तो अ, जी, जैसे आपने बताया कि अ, अभी जो हाँ मतलब दौर चल रहा है, तो ये जो एआई का ज़माना आ रहा है। अ, जी तो हमको बहुत कुछ बदलाव आगे होने वाला है, अभी तो टेस्टिंग चल रहा है। लेकिन आगे जाके बहुत कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा और जैसे आपने बताया कि नौकरियाँ भी जा सकती हैं। अ, तो हाँ, बिल्कुल तो मतलब कि आने वाला समय में देखने के लिए मिलेगा, कित्ते अ, जी, हद तक इसका सक्सेसफुल हो सकता है। और अ, देखिए, इसके अलावा भी हाँ मतलब अ, पहले तो अगर कोई शादी या फिर फ़ंक्शन होता था, तो मतलब घर जाके <chuckles> लोगों को बुलाया करते थे। अ, लेकिन, जी, आज के जमाने में तो अ, मतलब ये जो व्हॉट्सएप के ज़रिए से ही हाँ, शादी का कार्ड हो गया, कॉल करके बुला देते हैं। अ, जी, तो अ, मतलब हाँ, थोड़े <chuckles> लोग हम, अ, ये यही सोचते हैं कि नहीं अ, घर आके बुलाना ही ठीक है। लेकिन बहुत से लोग जी, वो पुराने का ज़माना हो गया, लेकिन आज के जो भी अ, मतलब हम ने जो नई पीढ़ी है, <clicks tongue> तो ये सब स्मार्टफ़ोन के ज़रिए से ही हाँ, कोई फ़ंक्शन या फिर शादी वग़ैरह में उन्हें बुलाते हैं। जी। हाँ जी जी।
हाँ। जी। बिल्कुल। सही बात। जी। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। सही बात। अ, हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। सही बात। कहीं न कहीं देखिए, वो लोग भी अ, एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि कुछ गलत नहीं करते हैं। अगर अब ये देखिए कि रि जो रिश्ते थे, वो ख़त्म नहीं हुए हैं, उनको निभाने के जो तरीके हैं, वो थोड़े-से बदल गए हैं। तो, हम सभी को सोचना चाहिए कि आपको अपनी एक सोच रखनी चाहिए कि कहाँ पर आपको कार्ड देना है, और कहाँ पर आपको ऑनलाइन कार्ड पहुँचाना है। बस इतनी समझ रखिए
जी, बिल्कुल। हाँ। बिल हुँ बिल्कुल सही। हुँ। हाँ, जी। अच्छा। अ, हाँ, जी। जी।
कि किसी से, या फिर किसी को उससे नुकसान ना पहुँचे, और जो आपके रिश्ते हैं, वो भी कायम रहें। जी।
हुँ। बिल्कुल। हाँ।